Assolutamente sì, assolutamente sì, anzi è proprio una terapia per me, mhmm, ehm, perché mi aiuta a staccare il cervello, a non pensare. È un po' come una sorta la prendo un po' come una sorta di meditazione, dai, anche se sono 2 cose molto diverse, però mi aiuta comunque a mhmm, <tsk> a non avere pensieri, ecco.
Eh lo so. Pur quanto riguarda il genere? Cosa ascolti di solito comunque per superare un dolore in generale o se sono diversi generi che passi?
<chuckles> Allora, ehm, da questo punto di vista, ehm, purtroppo ti deluderò perché, ehm, io ascolto dei generi che non si addicono molto al tipo di d n di non diresti mai che ascolto questo ehm, questo genere, ma a me piace un sacco, ehm, tutto il mhmm, il filone Punk della della musica, e in particolare esat in particolare l'Emo Punk. Quindi, ehm, io ti ho detto che ho sempre fatto arti marziali miste, che è uno sport comunque da da duri diciamo, ehm, però io quando andavo al a alle medie alle superiori ero il classico ragazzino, ehm, magro con i capelli, ehm, con la leccata di mucca, tirati da un la
Mh. Mh, okay. Sì, quindi molto spinto. Okay Mh-mh. Di un certo tipo. Mh-mh. Ah, quindi hai cambiato totalmente anche sia stile, ma anche proprio come musica, poi, ehm, sport, hai cambiato tanti aspetti.
Sì, no, beh, sono sempre rimasto un po' un un emo all'interno, però sì, dal punto di vista estetico, sportivo, ehm, e mentale anche sicuramente, sono cambiate tante cose.
Ah, okay. Mh, mh, mh. Vissuta l'ha svolto, okay. Ehm, quindi questo genere di musica è quello che ti dà chiaramente la motivazione ed è collegato chiaramente a alla motivazione che serve nel tuo sport, giusto?